जी, जब मैं ए यात्रा करता हूँ, तो कहीं न कहीं म मेरे अंदर ना एक थोड़ा-सा घबराहट और कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी चिंता होने लग जाती है। कि कहीं रास्ते में देरी ना हो जाए, कहीं अ, बहुत ज़्यादा भीड़ ना मिल जाए या फिर कुछ गलत ना हो जाए। तो और मतलब होता है ना कि इस सब चीज़ को लेकर के दिमाग में ना कहीं न कहीं एक डर बना रहता है, मेरे अंदर। और जो चलता रहता है, बार-बार उस चीज़ को लेकर के। तो कई बार होता है कि मैं अपने सफर को एन्जॉय नहीं कर पाता। कि कुछ अच्छी तरीके से मैं समझ पाऊँ, की देख पाऊँ, इस चीज़ को घूम पाऊँ, तो उस चीज़ में कहीं न कहीं परेशानी होती है। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता का सबक होता है, क्योंकि एक अ अ, समय निकाल कर के कहीं बाहर जाकर के घूमना और तमाम चीज़ें देखना। उसके बावजूद अगर इसके अलावा, अगर जैसे कि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसमें डर जाना। तो ऐसी चीज़ें जब होती है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अ, घबराह घबरा जाता हूँ कहने का मतलब ये है। और यात्रा कहीं न कहीं मेरे लिए ऐसा हो जाता है, कि ये पूरा एक तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। कहीं न कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान-सा हो जाता हूँ। तो इ इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा अ, परेशानी फेस कर रहा हूँ। की अ, जैसे भीड़ को लेकर के और सबसे ज़्यादा समस्या होती है, मेरे अंदर की अ, लोग कैसे देख रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी अ, हाव-भाव को देख कर के, कई बार तो इवेन हो जाता है मेरे साथ कि मैं उनके सामने कुछ खा भी नहीं पाता, कुछ अ, करना चाहता हूँ, तो वो भी नहीं कर पाता। इवेन जैसे कि फोटो वगैरह अगर जो है खिंचवाना हो गया, तो ऐसी चीज़ें भी नहीं गी नहीं कर पाता। तो कहीं न कहीं वो जो है ना, कि मेरा जो यात्रा है, वो कहीं न कहीं सफल नहीं होता है सफल नहीं होता है और इससे जो तनाव और चिंता और घबराहट, सारी चीज़ें बनी ही रहती है। जी।
जी, जी। मैं बिल्कुल आपकी समस्या को समझ सकता हूँ। और देखिए आपको ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप तनाव ले रहे हैं, ये काफ़ी अ, गंभीर समस्या नहीं है। अ, काफ़ी सरल और स्पष्ट रूप से मैं आपको अ, सुझाव दूँगा, आपकी समस्या के प्रति। लेकिन इससे पहले की मैं आपको सुझाव दूँ, मैं आपकी समस्या को पूर्ण रूप से समझना चाहूँगा। जिसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। अब देख अ, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये जो चिंता और तनाव होती है, ये सबसे ज़्यादा किस दौरान होती है? जब आप सफर चालू कर देते हैं? या जब आप यात्रा के बीच रहते हैं? या आप किसी नई जगह पर जाते हैं? अ, इस इस बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए।
जी। जी। जी। अ, जी, जैसा की आपने पूछा तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, कि जैसे कि अब कल मुझे यात्रा करनी है, तो आज से ही कहीं न कहीं वो तनाव-सा फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है। वो तो, जो है, अ, कहीं न कहीं वो दिक्क़त आनी स्टार्ट हो जाती है मुझे। शुरुआत आज ही से हो जाता है। कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर के की य अ, यात्रा के दौरान मैं जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लोग कैसे देखेंगे, लोगों का क्या जो है विचार रहेगा अ, में मुझे लेकर के, तो इन सब अ, तरीकों को कहीं न कहीं वो ज़्यादा परेशानी आती है। और जैसे मैं अगले दिन जैसे कि अब अ अ अ, सार्वजनिक परिवहन वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ, तो कहीं न कहीं उसमें भी थोड़ी-सी समस्याएँ देखने को मिलती है। कि थोड़ा-सा भीड़ को देख कर के घबराना और सारी चीज़ें सोचना। तो ये चीज़ समस्याएँ आती हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद भी तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ही आती हैं, जैसे कि मान लीजिए अम, लोगों का जो है घूरते रहना, देखते रहना, कुछ लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे। ऐसी चीज़ें जो मनोस्थिति है ना, कहीं न कहीं वो बना रहता है मेरा। तो 1 दिन से शुरुआत होता है, जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ऐसी ही कठिनाई अ, आती रहती है।
जी, जी, मैं बिल्कुल आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, और काफ़ी स्वाभाविक है अ, इस तनाव में रहना कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। अ, काफ़ी अ, स्वाभाविक है, लेकिन आप देखिए बिल्कुल भी इस प्रकार का अ, चिंतन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि अ आपका जो यात्रा होता है, वो उसका साधन क्या होता है? मतलब आप किस प्रकार के साधन में आप यात्रा करते हैं? क्या आप ट्रेन से सफ़र करते हैं? क्या आप हवाई जहाज़ का अ, इस्तेमाल करते हैं, सफ़र करने के लिए? या आप खुद की एक पर्सनल चार-पहिया से आप सफ़र करते हैं? तो आपका यात्रा का जो माध्यम है, आप मुझे उस बारे में थोड़ा वर्णन से बताइए।
जी अ, मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं न कहीं जब शहर का जो है, छोड़ना-पकड़ना होता है, तो कहीं न कहीं वहाँ के हिसाब से ही मुझे ये सारी चीज़ों को देखना होता है। कई बार होता है, कि जहाज़ भी यूज़ मतलब उपयोग में आती है, कई बार कार का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जो है सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो सार्वजनिक परिवहन, है ना? जैसे बस वगैरह हो गई तो ऐसी चीज़ों को मैं ज़्यादा मतलब यूज़ करता हूँ, कहीं न कहीं इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जाना हुआ, तो बस का इस्तेमाल करना, अगर मैदानी भागों में जाना हुआ, ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रेन की सुविधा अवेल मतलब मौजूद है, कहीं न कहीं तो वहाँ के लिए मैं ट्रेन जैसे अ, स साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, और उसके बाद फिर वहाँ पे चल रही जो अ अ, मतलब उस क्षेत्र की जो लोकल टैक्सी वगैरह होती हैं, तो उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। जी।
जी, तो आप मुझे ये बताइए कि अ, किस यात्रा के दौरान आपको सबसे ज़्यादा तनाव महसूस होता है? क्या वो हवाई यात्रा हो गई या रेल यात्रा हो गई, या अ, जो आप बस में सफ़र करते हैं, वो यात्रा हो गई? किस प्रकार की यात्रा में आपको सबसे ज़्यादा तनाव होता है और किस चीज़ को लेकर होता है?
जी। अ, मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा जो तनाव मैं अ, फी महसूस करता हूँ, वो वो करता हूँ बेसिकली मैं बसेज़ वगैरह में। अ, बस जब होती हैं, तो उसमें कहीं न कहीं ज़्यादा प परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इवेन अ, जब मैं पहाड़ों में घूमने जाता हूँ, तो वहाँ के रास्ते जिस तरीके के होते हैं, आगे-पीछे घूम-घूमवा वाले। तो, उसमें मुझे ज़्यादा परेशानी होती है और इस तरीके की परेशानी होती है, मतलब ये समझिए, कि दोनों कानों का बंद होना, कहीं न कहीं सर का दर्द सर दर्द होना और कभी-कभी जो है अ, उल्टी हो जाना, ऐसी जैसी अ, समस्याएंँ बहुत ज़्यादा अ, देखने को मिलती है उस टाइम पे। और अंदर से ना घबराहट जैसी प्रॉब्लम आना और साथ ही साथ जो है अ, अगले दिन वहाँ पहुँचने के बाद फिर वही ऐसा फ़ील होता है कि अ, ऐसा लगता है कि, जैसे अभी भी मैं बस में ही बैठा हूँ। तो ऐसी अ, मतलब इस प्रकार की समस्याएँ कहीं न कहीं मैं अपने जीवन में अ, महसूस करता हूँ।
जी, जी। मैं समझ सकता हूँ। तो, अ, आपसे मैं एक और चीज़ ये जानना चाहूँगा, कि किसी प्रकार का आपको अ, शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है, जिसका उपचार चल रहा हो या किसी तरह का आप अ अ, दवाइयाँ ग्रहण कर रहे हैं?
जी। अ, देखिए, अभी तो अ, फिलहाल में मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, कि इसके अलावा जो है अ, मानसिक उपचार या फिर शारीरिक उपचार ऐसी कोई समस्या नहीं है। बट हाँ, वो घबराहट की समस्याएँ हैं जो, बचपन से ही हैं इस चीज़ को लेकर के। तो मुझे लगता है, कि ये चीज़ें हैं। बाकी दवा के रूप में जो दैनिक जीवन में खाई जाने वाली दवाएँ होती हैं, जनरल सी, जैसे कि बुखार हो गया, तो वो दवा खा लिया। या फिर जो है, सर्दी जैसी समस्याएँ हैं, तो उसका अलग जो है दवा खा लेना। तो जो आम तौर पे जो डेली जो है अ, दैनिक जीवन में ज जो यूज़ होती हैं अ, बहुत सिंपल सी दवाएँ कहीं न कहीं वो सा जो साधारण सी दवाएँ होती हैं, तो उन्हीं का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है, कठिनपूर्ण जो है अ, रोगों का जो है, इलाज ऐसा कुछ नहीं चल रहा है और मैं अभी बहुत सामान्य स्थिति में हूँ। बस ऐसी समस्याएँ तभी आती है, जब मैं किसी यात्रा के दौरान सोचता रहता हूँ, फिर यात्रा करता हूँ, कहीं न कहीं ये समस्याएँ तभी आती हैं।
जी, जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अ, पूर्व समय में आपने कभी अ, किसी प्रकार का उपाय अ, ट्राई किया है या अ, किसी प्रकार का आपने उपाय आज़माया है और उसका क्या असर हुआ?
हाँ अ, मतलब पिछले टाइम पे, पिछले समय पे मैंने कुछ उपायों पे जो है ज़ोर दिया लोगों के बताए हुए अ, ऐसे उपाय थे थोड़े बहुत जो जिसे देसी नुस्ख़ा बोलते हैं कहीं न कहीं तो मैंने उनका इस्तेमाल किया। जैसे की सफ़र के दौरान उल्टी ना आने के लिए नींबू वग़ैरह का इस्तेमाल करना और जो है सर दर्द के टाइम पे कहीं न कहीं लोगों के साथ थोड़ा-सा व्यस्त रहना, आस-पास के लोगों के साथ कुछ बातें च बात-वात करना, कि जिससे आपकी अ, दिमाग कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो है अ, दिशा भ्रमित हो इस चीज़ को लेकर के मैं काफ़ी बार जो है थोड़ा-सा जो है ना प्रयासरत रहा हूँ। बट फिर भी कोई अ, होते हैं ना कि परमानेंट अ, जो है निदान ना मिलना। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों से मैं थोड़ा-सा अभी ग्रसित हूँ। और जब परेशानी जब आती है, जब मैं सफ़र करता हूँ तो तमाम तरीक़े की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनी ही रहती हैं, कितना भी मैं देसी नुस्ख़ा अपना लूँ। जी।
जी, जी। देखिए तो मैं आपकी समस्या को पूर्ण रूप से समझ चुका हूँ। और मैं आपको काफ़ी सरल और अ, सजगतापूर्वक उपाय दूँगा जो आप अपनी निजी ज़िन्दगी में उतार सकते हैं ताकि आप कभी भी आप अगली बार यात्रा के दौरान चिंता या तनाव महसूस कर रहे हों तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। अब देखिए अ, आपकी बातों से ये अ, अनुमान लगाया जा सकता है कि आप काफ़ी अकेले सफ़र करते हैं। तो सबसे पहला सुझाव मेरा ये रहेगा कि आप एक अ, साथी को अपने यात्रा में रखिए अब देखिए अ, ज ज़्यादातर आपके मित्र होंगे जो अ, आपके साथ आपके यात्रा में अ, आपके साथ आ सकते हैं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि अ, कोई भी रिश्तेदार, दोस्त या परिवार का सदस्य अ, इतना उपयुक्त नहीं रहता है कि वो हमारे साथ हमारी यात्रा में आ सके। तो इस इस इसका विकल्प ये है कि जभी भी आप यात्रा में हैं तो आप किसी भी एक अ अ, ब जो भी है एक सहायक को ढूँढिए जो की आपकी तरह अकेला सफ़र कर रहा हो। आप कोशिश कीजिए उससे वार्तालाप करने का, उसके बारे में जानिए। एक अ, रिश्ता बनाने का प्रयास कीजिए इससे होगा क्या ना कि आपका चिंतन यात्रा से हट के अ, उस व्यक्ति के अ, निजी जिंदगी पर जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति अ अ, कैसे किस अ, काम वस्तु के लिए उस जगह पर जा रहा है, जिस जगह पर आप जा रहे हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सामने वाले से पूछें कि वो क्यों जा रहे हैं? ऐसा एक रिश्ता बनाने का प्रयास कीजिए इससे होगा क्या ना कि आपका मानसिक तनाव जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा क्योंकि आपका ध्यान अब जो है, वो यात्रा में नहीं, वो एक यात्रा के सहकर्मी समझ लीजिए या आपके साथी समझ लीजिए, आप उनके साथ जो वार्तालाप कर रहे हैं, उस तरफ आपका ध्यान चला जाएगा। और दूसरा जो उपाय रहेगा वो ये है कि आप यात्रा का योजना ना अ, पहले से करा कर कर चलिए और तैयारी जो है पहले से करके चलिए। देखिए काफ़ी सारे अब अपना अ, उल्टी रोकने वाले दवाइयाँ आते हैं और टेबलेट्स आते हैं जिनको आप जैसे अ, कैंडी की तरह होते हैं वो जिन्हें आप चूसकर या अ, चबाकर आप अ अ, उसका सेवन कर सकते हैं। उससे होगा क्या ना जो उल्टी वाली एक अ, टेम्पटेशन है, जो पेट में जो गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो आपको महसूस कराती हैं कि आपको उल्टी आ रही है, वो उस चीज़ को पूरी तरीके से दबा देती है। और तीसरा सुझाव जो ये है कि आप निरंतर रूप से अ, पानी पीजिए अ, नींद लीजिए, और ब्रेक का अ, उपयुक्त इस्तेमाल करिए, क्योंकि देखिए अ अ, यात्रा करने से बहुत ज़्यादा थकान हो सकता है और उस थकान का बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे तनाव पर। तो होता क्या है, रहता हमारे शरीर में थकान है और हमें अ, ऐसा लगता है कि तनाव बहुत ज़्यादा है और चिंता हो रहा है। वो अ, कुछ नहीं आपका शरीर को बस आराम की ज़रूरत है। तो देखिए काफ़ी सरल और उपयुक्त उपाय है जिन्हें आप काफ़ी आसानी से अपनी निजी ज़िन्दगी में उतार सकते हैं। और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अ, जो कि है अ, हेल्प होगा। बहुत ही ज़्यादा ये आपके अ, काम आएँगी।
जी। जी। हुँ। जी। जी, बिल्कुल। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। ज आपकी जो सलाह है मुझे काफ़ी पसंद आई। और मुझे लगता है कि आने वाली अ, ऐसे यात्रा में अब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो परेशानी आती थी अब मैं उसे आसानी से देख पाऊँगा। और आपकी सलाह से मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। जी, धन्यवाद।
जी। आशा करता हूँ कि मैं आपकी समस्या को पूर्ण रूप से समझ पाया। और आपको कभी भी आगे समय में मेरी आवश्यकता हो तो मैं यहीं हूँ आपके लिए। धन्यवाद।